Ciao, si dice che la f fiducia si si ottiene a gocce, e si perde a fiumi, ma tu come la costruisci giorno dopo giorno nella vita?
Mah, <sighs> allora, in realtà secondo me è un processo, sai, ehm, come hai detto tu, è una cosa molto lenta, non puoi dire che dall'oggi al domani la tua fiducia da 0 a 100 passerà subito a 100 ehm, me viene forgiata anche sulle situazioni che si che ci troviamo a vivere, ehm, sui momenti su su su su un sacco di aspetti, sulle vittorie, sulle sconfitte. Quindi è un'analisi molto, molto più profonda, però sicuramente, ehm, la fiducia la te la inizi a creare, ad aumentare quando inizi poi anche idealmente a credere in te stesso, che che anche questa è una cosa molto importante.
Mh-mh. Beh, certo. Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh, bene. È vero, ehm, c'è qualcosa che fai ogni giorno per costruire fiducia, una una routine, un un'abitudine?
Ma, molto semplicemente mi segno le le piccole i piccoli obiettivi raggiunti del giorno, ehm, quindi quindi s ti ripeto, son sempre piccolezze, però 1 piccolezza oggi, 1 domani, 1 dopodomani formeranno un grande obiettivo raggiunto a fine settimana.
Mh-mh. Beh certo, certo, è vero.
E quindi poi anche la sconfitta magari, ha un sapore meno meno amaro, e anche più bello.
È ve è vero, è vero hai ragione, ma invece quando c'è una giornata in cui magari, anche questo non funziona, o le cose non vanno particolarmente bene, come fai?
Eh, in quei giorni lì sì, indubbiamente è più dura, uhm, perché poi da fiducia ecco, è come un muro, se distruggi le fondamenta, ehm, cade tutta. Quindi quindi sicuramente in quei giorni lì, devi devi cercare di di non pensare troppo a quello che è successo, a quello che è andato male; poi probabilmente, ehm, quando poi succede qualcosa solitamente per 1, 2, 3 giorni puoi essere travolto da quella cosa, ecco, l'importante è non cercare poi di rialzarsi da quel travolgimento e e salire e andare un po' meglio.
Mh-mh. Certo. È vero, è vero. Mh-mh. Certo, l l'importante è non rimanere a terra, ma rialzarsi in qualche modo il prima possibile.
Esatto, è che è una cosa importantissima, secondo me.
E c'è qualche strategia che usi per rialzarti?
Mah, dopo dopo una sconfitta, uhm, quello quello che faccio sempre, è analizzare tutto quello che è andato male: cioè, uhm, secondo me l'analisi, ehm, è importante perché hai il quadro poi generale capito? Ehm, quindi sì, mi faccio questo questo questa sorta di analisi, che è importantissima, ehm, e poi nel momento in cui capisco cosa è andato male, vado a correggere poi quell'aspetto, in senso; se è stato un errore di carattere, se è stato una un lavo non so, un errore a livello lavorativo di di processo, uhm, va vado ad analizzare quella cosa e poi ovviamente cerco di correggere, certo adesso sull'aspatt sull'aspetto del carattere non riesci subito, però su quello lavorativo, lì ci lavori abbastanza velocemente.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah, beh, effettivamente. Sì. Mh-mh. Certo, certo. Beh, molto bene, ma a livello di contesto sociale e di persone che ti stanno attorno, loro hanno influenza sulla tua fiducia personale?
Sì. Beh, uhm assolutamente, ma penso un po' come con tutti, uhm cioè, mhmm, chi ti circonda rend ti ti rende anche un po' la persona che sei, mo parla molto parla molto, c'era una persona che diceva: "Dimmi di chi ti circondi e ti dirò chi sei" ehm, quindi sì ra racconta mol ecco, se poi pre esempio, se hai non so se se poi magari ti cerchi anche sempre tutti amici del tuo contesto, io per esempio molti dei miei amici sono persone con cui lavoro.
Mh-mh. Certo. Mh-mh.
Quindi quindi mi mi mi <tsk> mi vado a, come posso dire a
Sì.
prendere persone attorno, che siano anche proprio persone con cui poi possono sviluppare anche rapporti lavorativi.
Okay, sì, sì. Certo, certo, beh, buon punto di inizio, alla fine già fai una selezione tra le persone del tuo contesto, su chi potrebbe esserti d'aiuto, chi potrebbe andare nella tua stessa direzione.
Esatto.
Beh, bene, e c'è un esempio di qualcuno, che ti ha aiutato in particolare a creare della fiducia?
Beh sì, ehm, è successo qualche qualche giorno fa in cui ho vinto un premio, ehm, di un concorso a cui ho partecipato e beh, quella situazione indubbiamente mi ha mi ha mi ha portato a a vedere una un aspetto diverso, ehm, che che però è anche una cosa bella, cioè, mhmm, importante, anche quando poi vinci anche quando poi vinci, quindi vuol dire che sei stato tra virgolette "il migliore" di tutti, uhm, son comunque belle sensazioni, che ti porti a casa, eh, assolutamente.
Mh-mh. Ah, bene. Certo. È vero, è vero. Mh-mh, bene è vero, è vero. E invece, abbiam parlato molto di self confidence, fiducia di sé, invece per quanto riguarda la fiducia nelle altre persone, tu sei una persona che ne ripone molta?
Sì. Ehm, ti, uhm ti ti posso dire se, mhmm se devo lavorare in gruppo, vuol dire che la mia fiducia è totalmente riposta anche nell'altra persona. Se no se no sarei un po' uno stupido, no, dico affido una cosa importante come lavoro da un'altra persona, poi magari quella persona invece, ehm, no non, mhmm, non non mi posso fidare di quella persona, non posso fare determinate cose su di lui, quindi sarebbe un po' una una stupidata. Però no io, mhmm, uhm, se se mi affido a una persona vuol dire che mi fido totalmente.
Mh-mh. Beh certo, sì. Ce Bene. E c'è un esempio, magari anche di questa cosa, di questo tuo fidarsi incondizionatamente?
Allora, un esempio, un esempio. Beh, mhmm, io in ambito lavora io mi occupo di comunicazione, okay; ehm, quindi sai gestione social, campagne pubblicitarie tutte queste cose qui, è capitato che quando magari mi son dovuto trovare ad affrontare i clienti di settori che non erano di mia competenza, io sono più sull'ambito sportivo, ehm, quindi magari non so un ristorante, qualcosa del genere, io ho comunque una serie di contatti che che sono miei collaboratori che posso piazzare in quei determinati contesti e che quindi mi fanno anche poi, mhmm, tra virgolette "guadagno passivo." <chuckles>
Mh-mh. Se. Certo, certo. Mh-mh. Okay. Sì Sì certo, ti danno una mano, loro fanno il lavoro e tu alla fine incassi.
Esatto. E quindi quindi praticamente diventa cioè, mhmm, lì lì mi mi affido totalmente a loro, e e diventa co mhmm, una cosa anche carina
Mh-mh.
secondo me.
Certo. E per quanto riguarda invece, a livello di amicizie, quanto riponi la fiducia nei tuoi amici?
Eh, uhm, totalmente. Ehm, credo che che gli amici siano uhm, siano importanti sul percorso della vita, assolutamente. <clears throat> Ehm, mi verrebbe da dire che in realtà senza senza amici molte cose non potrebbero essere fatte. Tipo, mhmm, non lo so, mhmm, devo buttarmi in un progetto nuovo, ehm, se non ho una persona che mi dà supporto, che poi magari in quel quel progetto lì non c'entra neanche nulla eh, attenzione, però avere comunque quella persona su cui dici: "Io mi mi sta dando la spinta, mi sta spronando", e a lui poi non entra nulla in tasca è comunque importante e positiva come cosa, secondo me.
Mh-mh. Okay, m sì. Eh sì, sì. Mh-mh. Certo, certo. E la e e cioè chi ti dà il l'appoggio completo in qualcosa di nuovo che vuoi fare è qualcuno che ha la tua completa fiducia e che sai di cui ti puoi tifa ti puoi fidare.
Esatto. Correttamente.
Ma invece ci s c'è qualcosa che si può fare, delle piccole abitudini o delle piccole sfide per provare a vedere risultati nel miglioramento della propria fiducia? Già da subito?
Bah, è quello che ti ho detto, uhm, bah, all'inizio della nostra chiacchierata, cioè nel senso, ehm, farti un quadernino tutte le sere, ehm, con su scritti tutti le tutte le tue vittorie di quel giorno. E sono sono piccolezze che magari poi all'inizio diventa anche, sai, dura, ehm, capire come quelle cose possono esserti utili realmente, okay; però poi pian piano, pian piano, pian piano andando avanti, ehm, vedrai che, u ehm, una cosa oggi una cosa domani una cosa dopodomani, quella cosa diventa sempre più grande. E anche lì arrivi ad avere una, mhmm una come posso dire, una consapevolezza maggiore di te stesso che che diventa importante.
Mh-mh. Mh-mh. Bene, bene. È vero. Ma tu come fai a dare un valore a una vittoria? Cioè una vittoria ha un valore, che ne so, monetario, ha un valore a livello di difficoltà, come fai a far sì che una vittoria sia tale e, uhm, mhmm, la contrassegni con un certo livello, diciamo?
Allora, uhm, sicuramente, ehm, se parliamo di vittoria <clears throat> ehm, anche quella molto banalmente, ehm, a livello economico è importante, ma perché, perché comunque i soldi, eh-eh ci fanno vivere. Io considero una vittoria anche una cosa che che mi fa crescere come persona. Ehm, considero una vittoria anche una cosa che, ehm, che non so, magari mi mi porta, uhm, ad un, uhm non ad un appagamento personale professionale, oppure te lo porto ad un'altra persona. Il raggiungimento di un obiettivo, non lo so, di di vita anche quello è per me una vittoria, è una vittoria anche solamente
Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Certo. Okay. Mh-mh.
arrivare la sera a casa ed esser sicuro che non ho fatto magari del male a nessuno con le parole che utilizzo, oppure, mhmm, che sento che sto facendo il mio lavoro
Okay.
ehm, nella nella sfera più legale possibile. Cioè anche queste qui sono piccolezze però
Sì. Certo, certo.
e per me son vittorie.
Certo, ma molte persone invece, ehm, vanno a dire che: "Chi ha molta fiducia in se stesso tende ad essere arrogante." E tu come la pensi riguardo a ciò?
Eh, non cioè, siccome non sono arroganti, semplicemente sono confidenti delle proprie delle proprie possibilità, cioè, io <tsk> quando uno mi viene a dire, nel nel tuo lavoro in ambito sportivo, io lo dico, sono un po' posso tranquillamente essere uno dei migliori, ma non per arroganza, ma perché e i risultati che poi uno ottiene, ehm, parlano parlano per te, poi, a un certo punto, e diventano diventano veramente la tua bocca, i tuoi occhi, tutte queste cose qua, quindi per me per me è importante avere sì la fiducia, sì tutto, però questa fiducia poi deve essere questa competenza, e tutte queste cose qui, devono essere anche comprovate, capito? Quindi
Mh-mh. Ah-ah. Certo, sì. Mh-mh. Certo, certo. Ehm, c'è in qualche modo anche una modalità per non sembrare presuntuosi, nel momento in cui si vuole esprimere sicurezza nei confronti di qualcuno, che magari non si conosce, e su cui si vuole fare una bella impressione?
Oddio, uhm, mhmm, secondo me no. <chuckles> Cioè, mhmm, tu tu devi io sono sempre dell'opinione che tu devi essere te stesso, in qualsiasi occasione. Uhm, dimostrare quello che sei in qualsiasi occasione. Cioè, sono piccolezze che però, uhm, secondo me ti ti aiutano tanto. Magari non su quell'occasione specifica, ma sul sull'intero processo di vita, dai. Is possiam dire così.
Okay, qui Okay, sì. Certo, quindi tu sei dell'idea che, quando devo andare a un colloquio di lavoro, per esempio, è più importante tentare di mostrare se stesso a 360 gradi, rispetto che a provare a mostrarsi meglio di quello che si è, semplicemente per fare una una bon una buona impressione, non sembrare troppo presuntuosi, essere comunque un po' confident. Bene, bene, è una cosa condivisibile, è una cosa che sicuramente ti fa molto onore. Ma, invece molte persone, uhm, decidono di settarsi gli obiettivi della giornata la mattina, per poi vedere alla sera se sono riusciti a raggiungerli tutti. Tu, uhm, fai lo stesso anche per costruire la tua fiducia, magari?
Esatto. Grazie. Sì, io lo faccio, è una cosa che in realtà utilizzo e che mhmm, che non non mi ha mai dato fastidio, cioè a me piace la mattina mettermi degli obiettivi che sono più magari obiettivi di del tipo: "Oggi uhm, questa settimana qui devo trattare 3 progetti". Quindi magari <tsk> oggi preferisco chiudere il progetto 1 e iniziare progetto 3, uhm, per poi finire il progetto 3 e iniziare col progetto 2. Quindi, io la mattina, sì, mi faccio sempre comunque una scheda di ciò che devo andare a fare, e che quindi automaticamente, anche se all'inizio non sembrano, poi diventano dei dei veri e propri obiettivi.
Mh-mh. Okay, sì. Okay. Mh-mh. Beh, certo. Sì, è semplicemente organizzare le priorità della giornata, per poi rivolgerle verso degli obiettivi, che siano grandi o piccoli, comunque che puntano a migliorare la qualità del tuo lavoro, anche?
Esatto. Corretto, corretto. Hai colto in pieno il il centro del mio discorso.
Bene, bene. Beh l la la ehm l'habits trac tracking è davvero molto importante, anche per sentirsi sicuri di se stessi, perché se so qual è la mia direzione e cosa voglio fare nella mia giornata, forse può darmi un grande aiuto. Cosa ne pensi?
Sì. Assolutamente. Poi, ecco io do la direzione della giornata so già, mhmm, magari anche quanto svago posso prendere, quanto svago non posso prendere. Son tutte poi delle delle considerazioni che che si possono fare, che diventeranno anche importanti.
Mh-mh. Bene, bene. Allora, io ti voglio ringraziare per aver condiviso con me la tua esperienza, la tua sicurezza, il tuo modo di fare e tutti i tuoi consigli per avere fiducia di se, e fiducia anche nel rispetto degli altri ogni giorno, sin da quando ci si sveglia la mattina, poi quando si torna a casa e si va a vedere qual è stato il lavoro che si è fatto duranc durante la giornata e quali sono gli obiettivi che si hanno raggiunto. Quindi ti ringrazio molto. Grazie mille.
Sì. Guarda, il piacere è stato mio, e ti ringrazio anche per avermi fatto parlare di argomenti che sai, ehm, difficilmente è complesso andare a parlarne con con altre persone. Alla prossima.